Nah Kak, aku pengen nanya nih Kak. Eee, jadi ini kan ceritanya aku itu, sama istriku kita berdua itu kan sama-sama kri e sama-sama kerja Kak. Ber sama-sama kerja terus setiap bulan itu kayak penghasilan aku itu selalu tuh aku transfer ke istriku, gitu. Jadi dia yang ngelola-ngelola gitu. Tapi aku enggak tahu kenapa kayak, selama ini kita, udah nikah berapa tahun tuh kayak, kita tuh enggak pernah punya tabungan gitu loh Kak, gitu. Jadi, pokoknya tuh pengeluaran tuh tiap bulan tuh habis aja habis aja, habis terus gitu. Malah kita tuh jadi akhirnya tuh punya hutang Kak, di paylater, gitu kan. Karena iya, istri tuh suka tuh kayak beli, perintilan-perintilan, atau baju-baju gitu tuh, atau e alat-alat dapur gitu, dia tuh suka tuh kalau pakai paylater, kalau misalnya pas lagi enggak ada uang cash, gitu. Nah itu ngebikin utang itu jadi ada, terus kayak jadi numpuk-numpuk gitu Kak, kayak di makin banyak makin banyak gitu lho Kak tiap bulan, gitu. Tapi tabungannya itu enggak ada, gitu. Padahal aku tuh pengen banget punya punya tabungan gitu, paling enggak gitu kan, karena, pengalaman juga waktu dulu tuh kan sempet ada covid itu Kak, terus, orang-orang pada dirumahkan gitu kan, ada PHK gitu. Jadi, aku tuh agak trauma kalau misalnya ada kejadian kayak gitu lagi, terus kayak, kita enggak punya tabungan, enggak punya uang, terus kayak, tiba-tiba kita di PHK gitu kan dirumahkan gitu. Itu gimana nanti kita hidupnya, gitu Kak. Jadi, aku pengen banget tahu gimana sih caranya sih buat kayak ngatur anggaran, gitu Kak. Atau ngatur pengeluaran rumah tangga biar paling enggak tuh, selalu ada sisa gitu Kak tiap bulan gitu. Nah Kakak, ada enggak sih mungkin saran gitu atau masukan buat aku biar e bisa ngelola keuangan aku tuh dengan lebih bijak gitu Kak?
Ya gimana Kak? Iya terus terus? Iya. Oh ya ampun. Iya iya iya, paham, terus? Oh, ya ampun. Oh, iya iya iya. Ya. Oke paham, terus? Oke, paham. Oke, ya, ampun, oke, Kak. Eee, aku bisa paham banget, ya, kenapa ini mungkin terasa melelahkan, terasa berat banget, ya, Kak, buat Kakak. Eee, sebenernya yang kerja itu 2 orang, ya, Kak. Eee, tapi tiap bulan tetap habis karena cicilan gitu, kan, rasanya seperti apa, ya, lari gitu, kan, tapi nggak maju-maju, gitu. Nah
Betul, Kak. Iya, uangnya hanya singgah aja gitu, Kak.
Iya, betul. Nah, ini pasti bikin capek mental, ya, Kak. Eee, sebenernya bukan cuma soal angka, kan, tapi yang penting, eee, apa, ya, namanya, eee, mudah-mudahan kondisi ini masih bisa dibereskan pelan-pelan, ya, Kak, asal ada arah yang jelas. Tapi, nih, sebelum aku mungkin, eee, ngasih saran, ya, ke Kakak, aku ada beberapa pertanyaan, nih, Kak.
Boleh, Kak.
Ah, apa, eee, total cicilan paylater per bulan itu kira-kira berapa persen, sih, Kak, dari gabungan gaji itu, Kak?
Nah, dulu itu kecil, Kak, Jadi kayak mungkin cuma, kayak beberapa ratus ribu gitu, kan, Kak. Tapi kayak sekarang itu makin naik makin naik, Kak. Sekarang, tuh, udah nyampe di 20% lah. Jadi, sekitar, eee, kalo aku sama istri, kan, gajinya digabung gitu, kan, Kak. Nah, itu 20%-nya itu udah langsung kepake buat paylater, Kak, kayak gitu. Dan karena aku lihat ini, Kak, kayaknya, kok, makin tambah banyak makin tambah banyak gitu, kan, Kak. Jadi aku kayak, aku kayak jadi mikir kayak, ini jang kalau nambah-nambah terus gimana gitu, kan. Karena kalau dia nambah-nambah terus, kan, malah jadi ngaruh ke pengeluaran maksudnya kayak pengeluaran sehari-hari kita, kan. Takutnya jadi pengeluaran sehari-hari jadi malah enggak ada uang, akhirnya malah pakai paylater lagi. Nah, aku takut, tuh, Kak.
Iya iya. Oh, oke oke. Iya, bener banget bener banget. Dan itu bisa nambah gede, ya, Kak?
Iya kan? Makanya itu Kak. Jadi aku bikin aku pusing banget.
Oke aku, eee, paham banget ya gimana, eee, beban mental gitu kan sebagai seorang kep apa, kepala keluarga gitu kan, harus memastikan keluarganya aman gitu kan. Tapi masih ada beban paylater yang bahkan bisa menghabiskan 20%, dari, eee, gaji Kakak dan gaji istrinya ya, dan itu, eee, cukup besar. Wah, aku, eee, apa namanya, cukup mengerti ya Kak gimana posisi Kakak. Nah, eee, mungkin, eee, di sini ada nggak sih Kak paylater yang kayak bunganya paling besar atau tenornya paling pendek Kak?
Iya Kak. Kalo ini kan istriku tuh pakenya itu paylater yang di, eee, o toko online ya, yang di online shop gitu Kak. Jadi, eee, memang konteksnya itu kan kalo cicilan makin lama jadi kan istriku tuh suka tuh Kak pake yang, eee, setiap barang yang dibeli tuh kayak dicicil berapa kali berapa kali gitu Kak. Jadi memang untuk barang-barang yang cicilannya tuh lebih panjang itu bunganya tuh pasti lebih besar gitu Kak, kayak kita lebih bayarnya lebih banyak ketimbang kalo yang, eee, bunganya tuh lebih lebih apa namanya tuh, cicilannya tuh lebih pendek gitu wak jangka waktunya. Nah, biasanya tuh tiap bulan udah digabung semua gitu Kak, Jadi kayak udah dikalkulasilah sama aplikasinya gitu kayak, berapa yang harus dibayar bulan ini, bulan depan kayak gitu-gitu, Kak. Jadi kayak kayak kayak enggak kepisah gitu sih kayaknya gitu. Jadi kayak udah digabung semua gitu Kak.
Iya iya. Terus? Iya iya. Paham. Iya iya. Oh, oke. Oke. Paham paham. Jadi malah keliatannya gede ya Kak. Padahal kalo misalnya kita, apa ya namanya, rinci satu-satu tiap, eee, perbulannya tuh, eee, sebenernya nggak terlalu banyak. Tapi karena jumlahnya mungkin banyak ya Kak, eee, yang Kakak ambil gitu kan di paylat ini, eee, maka makanya terasa banyak gitu kan, eee, dan tenor, apa, dan tenornya pun panjang gitu ya Kak, eee
Bener. Betul betul.
aku paham banget. Nah, eee, kalo misalnya pengeluaran wajib, eee, tiap bulan tuh apa aja sih Kak, eee, di kondisi Kakak yang sekarang? Apakah ada untuk kontrakan mungkin listrik, sekolah, makan atau apa tuh Kak?
Nah, kalau untuk yang itu, Kak, eee pada umumnya itu mungkin eee sama kayak orang lain, ya. Jadi kayak, eee, kalau rumah memang kita ngontrak gitu, Kak. Jadi, eee, ada cicilan kontrakan, gitu. Terus, eee, ada makan minum, gitu, kan. Eee, di sini kan aku, istriku, sama satu anak, ya, jadi bertiga, gitu. Terus kemudian, eee, ada uang listrik, ada air juga, gitu, kan. Kalau air memang dari awal tahun tuh, dia sempat naik tuh, Kak, gitu naiknya tuh lumayan gitu, kan. Eee, air, terus habis itu ada Wi-Fi juga, Kak, gitu. Jadi sebenernya sih, ya, udah, eee transportasi ya, transportasi juga ada gitu, kan karena istriku kan kerja di kantor ya, gitu. Jadi ada transportasi juga, gitu. Terus, eee, kalau yang lain tuh apa ya? Sebenernya sih kalau kebutuhan rutin tuh yang itu-itu aja sih, Kak, gitu, yang mungkin, eee, sama kayak, eee, orang lain lah, gitu. Tapi memang mungkin istri tuh suka suka tambah-tambahan kayak misalnya tuh, dia suka tuh beli barang-barang yang, eee, sebenarnya itu masih ada juga, yang barang lain yang punya fungsi yang sama. Contohnya itu kayak, eee iya, kayak misalnya kayak rak gitu kan, gitu, rak-rak itu iya, katanya yang ini lebih estetik gitu, kan. Kayak gitu-gitu. Atau misalnya itu kayak, eee, tumbler misalnya gitu. Itu nggak nggak kehitung itu di dalam rak itu ada berapa banyak tumbler gitu, kan. Terus kayak, eee, mangkuk-mangkuk kayak gitu dan semakin banyak barang-barang kecil kayak gitu kan butuh tempat ya, Kak. Butuh tempat buat ditaruh. Jadi akhirnya butuh beli rak lagi, gitu. Jadi kayak muter-muter terus kayak gitu, Kak. Dan itu yang bikin banyak di pengeluarannya, gitu.
Oke, oke. Oh, iya, paham. Oke. Iya iya, paham. Oke. Beli lagi, gitu Kak, mmm. Oke. Oke, paham paham. Iya iya iya. Pasti. Wah. Iya. Iya, duh. Eee, aku paham banget ya, Kak. Eee, memang mungkin ada apa ya kebiasaan istri juga ya, yang menjadi faktor gitu, kan, Kak. Nah, mungkin aku, eee, sekarang ada saran ya, yang bisa, eee, membuat anggaran gitu, kan, eee, yang be bisa membantu mengurangi, eee, mungkin hutang, ya, dan Kakaknya bisa, eee, nabung gitu, kan. Nah, yang pertama nih, Kakaknya, eee, buat peta hutang dulu, ya, Kak. Jadi bukan langsung nabung besar gitu, kan. Nah, eee, kayak misalnya nih, Kakaknya langkah awal tuh kayak bukan nabung dulu, tapi menghentikan dulu yang namanya kebocoran tadi yang dari pay later, ya. Jadi Kakaknya catet tuh semua pay later. Kayak misalnya nih nama platform apa, kemudian sisa hutang berapa, cicilan bulanan, bunga dan denda. Nah, dengan peta ini, eee, hutang itu berubah ya dari yang asalnya kabur dan menakutkan jadi terlihat dan bisa diatur. Jadi kalau misalnya Kakaknya udah kayak mempetakan gitu kan, Kakaknya bisa tahu tuh. Apa
Boleh, Kak. Boleh. Kayak direkap-rekap gitu, Kak, ya.
Iya. Ini tuh bisa diatur gitu, kan. Nah, tiap bulan tuh, eee eee pengeluaran ini tuh segini semuanya gitu, kan. Nah, Kakaknya bisa ngatur tuh pos-pos yang lain seperti itu, Kak. Dan mungkin Kakaknya bisa untuk, eee, apa ya, eee, pisahkan gitu, ya, Kak. Uang hutang dan uang hidup, ya. Jadi begitu gajian, Kakaknya langsung sisihkan ke uang cicilan. Nah, sisihkan tabungan kecil, sisa uang dipakai hidup sebulan, seperti itu. Jadi cara ini tuh kayak mengurangi resiko kepake dulu, gitu, Kak. Jadi udah disiapkan dulu betul, betul banget, gitu. kan. Nah, menurut Kakak itu gimana, Kak?
Mhm, biar jangan keambil. Eee, iya, aku enggak kepikiran sih, Kak, soal itu, gitu. Dan memang, eee, belum pernah aku bicarain juga sama istriku ya. Soalnya kan selama ini ya udah kan, aku transfer gaji ke dia, terus dia yang ngatur gitu kan, dia yang ngurusin. Tapi, benar kata Kakak sih sepertinya tuh memang harus di, eee, apa tadi direkap tadi ya kayak hutangnya itu apa-apa aja, terus kayak, cicilannya berapa-berapa aja, gitu kan. Eee, bunganya, atau dendanya kalau ada gitu kan direkap biar, lebih jelas sih. Iya sih, Kak, dan selama ini memang, belum pernah dilakukan gitu. Dan, tadi yang kedua yang Kakak bilang soal, misahin ya, yang uang buat, eee, kebutuhan bulanan sama, uang buat bayar cicilan, itu itu masuk sih, Kak, masuk akal banget sih. Maksud aku, eee, memang selama ini tuh yang aku takutin memang kayak gitu, Kak. Takutnya itu, cicilannya kan naik-naik terus tuh, Kak. Terus habis itu akhirnya uang yang harusnya bisa kepake buat, eee, kebutuhan rumah tangga, jadinya kepake juga buat bayar cicilan gitu. Nih tuh memang yang aku takutin gitu. Dan, sepertinya memang harus dilakuin sih, Kak, berarti ya. Jadi, mungkin kayak misah pisahin rekening gitu mungkin, Kak, ya? Jadi biar biar kepisah dan enggak kecampur gitu. Kalau kecampur kan mungkin entar kepake lagi gitu kan. Ya ya ya bisa aku lakuin sih, Kak. Nanti mungkin aku coba omongin ke istriku, Kak. Nah gimana Kakak ada saran yang lain lagi enggak?
Iya, seperti itu. Iya. Betul. Iya. Iya iya. Ya. Ya, coba. Begitu. Benar banget benar banget. Iya, kayak gitu. Iya. Eee, iya, mungkin Kakaknya bisa, apa ya namanya, eee, mencoba untuk mengunci gitu ya, mengunci ata maksudnya tuh, ngunci rem gitu kan, hentikan penambahan hutang baru. Maksudku tuh, jadi, eee, selama cicilan masih numpuk ya, Kak? Nah, PayLater itu perlu diposisikan sebagai, darurat saja. Dan mungkin, Kakaknya bisa kayak, eee, minta istri ya, saling mengingatkan gitu, Kak, sebelum membeli. Tadi kan Kakak bilang kalau misalnya, ini sebenarnya, kayak rak piring, mangkok itu masih ada, gitu kan, tidak perlu beri la beli lagi. Jadi mungkin Kakaknya bisa, mengingatkan gitu kan, saling mengingatkanlah gitu ke istri. Kalau, dis di kondisi situasi yang seperti ini, lebih baik, eee, mementingkan fungsi dulu gitu, Kak, daripada, keestetikan gitu kan. Nanti, setelah hutangnya mungkin beres, Kakaknya bisa tuh, Kak, eee, apa namanya, mmm, bilang ke istri gitu, "Nanti bisa beli lagi," seperti itu, Kak. Jadi untuk, eee, seperti di posisi yang seperti ini itu lebih ke kayak, eee, pentingkan dulu fungsi ya, Kak, daripada, eee, estetik. Iya, betul gitu ya, Kak. Dan mungkin, Kakaknya bisa untuk, eee, bangun kebiasaan nabung gitu ya. Jadi tabungan di fase ini fungsinya bukan untuk kaya ya, Kak, tapi untuk biar tidak panik saat ada kebutuhan dan biar enggak balik lagi tuh, Kak, ke PayLater, gitu.
Prioritas ya? Heeh. Oh, oke. Oke. Iya sih, Kak, masuk akal sih, Kak. Aku sepertinya memang harus ngomong ke istriku jadi biar, eee, kurangin dulu cicilan-cicilan gitu ya, dan kayak beli-beli barang yang mungkin karena, eee, bentuknya gitu kan, atau karena kayak lucu dan lain-lain gitu, Kak. Karena memang si PayLater itu kalau ditambah-tambah terus, pasti dia numpuk gitu, Kak. Iya, oke. Makasih banyak loh, Kak. Aku ngerasa lebih terbantu setelah Kakak, eee, kasih saran tadi gitu, aku ngerasa lebih, plong jugalah, paling enggak aku bisa cerita gitu, Kak. Mungkin nanti ada kalau ada yang aku butuh lagi, aku tanya lagi ya ke Kakak ya?
Iya, gitu, Kak. Betul banget. Oke, sama-sama, Kak. Oke. Eee, makasih jah ya, Kak, udah cerita, eee, sampai jumpa.
Oke, Kak. Sampai jumpa juga, Kak.